Tiens, dis-moi là. J'ai j'ai j'ai une petite question parce que, hem, j'ai une décision à prendre et heu, on va dire que financièrement parlant, c'est peut-être pas la meilleure. En fait, heu, moi, je j'adore partir, heu, alors, en vacances, en voyage et cetera, heu, mais j'ai pas d'argent! Et heu, et et du coup, bon, j'ai économisé, heu, un petit peu, mais genre, heu, c'est juste pour payer, heu, voilà, hôtel, billet d'avion, et heu, rester vivre, heu, on va dire, heu, quelque temps, mais pas le temps nécessaire, on va dire bon, à côté de ça, je peux travailler, enfin essayer de travailler en ligne, mais c'est un truc qui est pas forcément sûr. Et heu et heu, et en fait, heu, je me dis, heu,: «go for it!» quoi, tu vois? On n'a qu'une vie, heu, et puis et puis, heu, et puis voilà. Donc, qu'est-ce que tu me conseilles? Est-ce que tu penses que je prendrai la bonne décision à partir ou pas, heu? Je sais pas en fait, je je suis un peu perdu là-dessus.
Mmh mh, ouais. Ah! <chuckles> N d'accord. Mmh mh. Ouais. D'accord. Ouais, je comprends, heu, c'est, heu, la passion d'un côté qui parle et l'envie de partir, et puis l'autre, la petite voix qui te dit: «Soit raisonnable». Heu, bon, bah, c'est pas toujours évident, mais écoute, on va essayer de de de faire le tri entre tout ça. Déjà, j'aimerais savoir, est-ce que c'est la 1re fois que tu fais ça? Ou tu avais déjà voyagé comme ça, heu, avec un petit budget en disant: «Bon, heu, on verra sur place»?
Exact. Mmh mh. Ouais, ouais, alors moi, je je suis, heu, le le professionnel pour faire ça, heu, j'ai beau être à moins -5000 heu, sur le compte, heu, c'est oui peut-être j'exagère un peu, mais -1000 heu, ça c'est peut être possible. Mais voilà, je peux quand même partir et et et oublier tous mes problèmes, on va dire. Donc oui, je l'ai déjà fait. Heu, j'ai galéré après en rentrant parce qu'en rentrant, heu, beh, j'étais vraiment, heu, on va dire, heu, à sec de chez sec quoi, j'étais à moins moins deux mille et quelques euros je crois. Bon, j'ai dû vendre pas mal de mes cartes Pokémon, heu, faire de l'argent et cetera. J'avais, heu, je crois genre 1 semaine, 2 semaines pour faire assez d'argent. Heu, bon j'ai réussi hein, il y a pas de souci là-dessus mais heu, mais c'était, heu, fatiguant. C'est-à-dire que je passais ma journée à travailler et heu mais j'ai réussi du coup, j'avais voyagé pendant 3 mois, heu, et heu, et c'était vraiment, heu, génial!
Ah! Mmh mh. D'accord. Ouais. Mmh mh. D'accord. Ah oui. Mmh, d'accord. Mmh mh. Mouais. D'accord. N OK. Bon, en tout cas, ce que j'entends c'est que tu as de la ressource, donc heu, tu sais faire, heu, face à l'adversité et puis tu sais rebondir sur tes pattes à chaque fois. Donc ça, c'est b ça, c'est pas mal, hein? Heu, bah, c'est bien que tu l'aies déjà fait, j'avais envie de savoir ça pour heu, voir si c'était quelque chose que tu pouvais gérer et est-ce que ça t'a généré beaucoup de stress? Ou heu, comment tu le vis après quand tu dois travailler comme un acharné pour pouvoir récupérer l'argent que tu n'avais pas et que tu as dépensé?
Oui, ça oui. Ouais. Ouh là là, mais moi moi je suis, heu, non stress man comme on dit hein, vraiment, heu, je stresse pas du tout dans la vie. Heu, 0 stress, mon niveau de cortisol est inexistant finalement. Heu, et et même peut-être un peu trop et justement, c'est pour ça que je demande conseil parce que moi je stresse pas, moi, je peux partir, même sans argent je pars. Donc heu, et c'est c'est c'est problématique.
Mmh mh. Super. <chuckles> Mais c'est magnifique ça. Oui, coûte que coûte. OK. Mais écoute en tout cas, ça a l'air d'être ta façon de faire. Heu, donc heu, bon, tu l'as toujours fait, donc tu peux être fier de toi parce que c'est pas donné à tout le monde de partir comme ça, heu, sans forcément avoir cette sécurité. Mais ça, c'est bon signe parce que heu, moi, j'ai l'impression que c'est surtout, heu, signe d'une bonne santé mentale, d'une bonne confiance en soi, et ça, pour le coup, heu, je pense que c'est ça ta meilleure arme, plus que d'avoir un un gros pactole. Parce que quoi qu'il arrive, où que tu partes ou même quand tu reviens, tu sais toujours te débrouiller donc hem, ça c'est vraiment un aspect, heu, il il faut s'en souvenir. J'imagine que, mmh, après tu as plus envie de d'un peu plus juste un petit plus de sécurité, peut-être pour être un peu plus tranquille mais hem, dans ces moments-là, est-ce que heu est-ce que ça te coûte justement de faire l'inverse? C'est-à-dire, heu, de faire, heu, assez d'argent, heu heu, faire une petite tirelire, hein, à laquelle tu touches absolument pas, même quitte à le faire pendant 6 mois, et après tu pars 6 mois pour être tranquille. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait, heu, s'inverser ou heu, tu as envie de partir vite?
Mmh. C'est vrai. N ouais. Mmh mh. Ouais ouais, bien sûr. Mmh mh. Ouais! Non, bien sûr, bah, alors moi, c'est ce que je fais en général. Heu, là, par exemple, j'ai j'ai travaillé pendant, heu heu, 3-4 mois et et je suis reparti pour, heu, bah, là, heu, 2 mois. Heu mais hem mais en gros, heu, le truc, c'est que, tu vois, heu, je mets de côté et cetera et heu et après, en fait, je pars mais après quand je suis pendant le voyage, heu, pareil, la gestion du budget, bon, elle est jamais pareille que ce que j'ai prévu, tu vois?
Mmh mh. Eh, oui! Bah, bien sûr. Il y a des imprévus, heu, tout ça, ouais.
Et donc heu, voilà c'est ça. Il y a toujours des imprévus, des trucs que j'ai envie de m'acheter, heu, voilà, bon. Donc ça ça, c'est vrai que c'est un peu le le point, on va dire, négatif. Heu et là, par exemple, il y avait un truc que j'avais pas prévu, tu vois, parce que, maintenant, je me suis mis, par exemple, à la salle de sport et heu et bah, en fait, dans dans le voyage, heu, c'est, heu, les les salles de sport sont très chères et ça, j'ai pas forcément prévu. Bref donc heu, il faut prévoir plein, plein d'autres choses, heu. Ensuite à côté de ça, heu, ben, j'ai mes prélèvements qui passent tous tous les mois, heu et tu vois, et et et j'y pense et et je me dis: «Mais heu, en fait, je suis fou, c'est pas possible».
Ouais. Mmh mh. Ouais. Ah! Ouais, bien sûr. <chuckles> Oh, après, tu as l'air de, heu, de prendre ça en toute conscience donc heu, non, c'est pas de la fol non, c'est de l'envie, c'est beau, au contraire. Après alors, ce qui est bien, c'est que tu vois, heu, tu as l'air d'avoir cumulé de l'expérience à chaque voyage. Comme tu disais: «Je me suis rendu compte, sur le chemin, que la salle de sport, ça me coûtait cher». Peut-être qu'à chaque fois, tu pourrais, au moins, mmh, à chaque fois, heu, tu vois, réinsérer, heu, alors je te demande pas de faire des budgets sur Excel non plus, il faut pas que ce soit barbant. Mais heu mais à chaque fois te poser pour, heu, réaliser exactement quelles étaient les dépenses imprévues, quelles étaient les dépenses incompressibles pour voir le tri et voir comment tu peux, heu, gérer d'une manière, heu, peut-être plus adaptée à ton prochain voyage, les dépenses. Et heu celles que tu peux réduire, tu vois? Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font c c ce qu'on appelle du woofing, heu, qui vont aller proposer leurs services à des habitants, heu, dans des fermes, par exemple. Heu, ça se fait beaucoup en famille, d'ailleurs, heu pour heu
Oui, bien sûr. Ouais, c'est ça. Mmh mh. Ouais. Oui. Mmh. Après, c'est pas très légal. C'est ça, le problème.
Ah, oui, ah, bah, si c'est pas légal, non, je te le déconseille alors. Hem ou alors heu, oui ou être au pair ou heu, en tout cas, au moins, essayer peut-être sur le logement, heu, d'avoir, heu, quelque chose qui te permet de réduire, heu, le coût du logement qui est souvent très cher en voyage et qui te permettrait de travailler, hem, se renseigner, bien sûr, en termes de légalité dans chaque pays, parce que c'est vrai que chaque pays a des statuts pour les étrangers et hem, tu auras peut-être ces options-là, en tout cas. Est-ce que
Mmh mh. Bien sûr. Ouais, beh. Ouais, ouais. Mmh. Bah, en dans les pays ouais, non, non, en fait, je disais, dans les dans les pays, heu, dans lesquels je vais, en général, c'est c'est pas légal de travailler vu que c'est pas l'Europe. Je pars jamais, heu, quasiment jamais en Europe. Moi, à chaque fois que je pars, c'est soit aux États-Unis, soit en Asie. Heu donc heu donc non, enfin, j'ai pas le droit techniquement de de travailler. Heu donc ça ç ça limite les possibilités. Effectivement, si je peux, heu, voilà, voyager et à côté de ça, prendre un effectivement, heu, voilà, un petit baby-sitting, heu, ce genre de de petits trucs-là. Moi, ça me dérange pas, effectivement. Mais heu mais malheureusement, c'est pas c'est pas forcément autorisé ici et heu et du coup, heu, non, ben, heu heu, j je mets voilà, là, là, par exemple, heu, bon, bah, je me suis dit: «Peut-être, heu, maintenant, essayer d'arrêter ça et je me s je reprends peut-être mes études et et je, peut-être, heu, commence à faire à à avoir un petit peu mon mon train de vie de quotid mon train de vie quotidien, heu, voilà, aller à l'école, heu, revenir», heu et heu et me dire: «Bon bah, je partirai en vacances quand j'aurai des vacances».
D'acco ouais, ouais. Ah, oui. D'accord, mmh. Mmh mh. Oui. D'acc Mmh mh. Mmh mh. Mmh.
C'est différent. Différent, mais pourquoi pas? Je sais pas, en fait. Je j'en sais rien.
C'est l'option, hein, c'est sûr au moins, heu, bon, bah, c'est plus, heu, cadré. On va dire ça, et puis, heu, tu tu as ton budget vacances, tu y reste, heu, ce temps-là, mais est-ce que c'est quelque chose qui t'excite? Est-ce que c'est quelque chose qui qui te plaît quand même même si c'est pas sur le même fonctionnement que celui que tu fais actuellement?
Bah. <blows air> C'est une bonne question, c'est une p je sais en fait, je sais pas. J'ai j'ai je je vais essayer, heu, en janvier, en fait, de de reprendre mes études et tout. Heu, bon, c'est dans un secteur que j'aime, hein. C'est dans tout ce qui est finance et cetera, donc il y a pas de souci. Mais heu, effectivement, le fait de retourner à l'école, de retourner au travail, de ca fait quand même plus de 1 an, heu, 1 an et demi, que que je je je je fais pas ça. Heu, enfin, en tout cas, pour le travail. L'école ça fait wao waouh! Ça doit faire, heu, au moins, heu, bah, j'ai eu mon bac il y a 6 ans, 7 ans. Bref, il y a longtemps. Heu, et voilà, le le fait de retourner à ça, bon, c'est c'est différent c'est différent et et voilà, je je vais essayer en tout cas. Je vais essayer.
Mmh. Mmh, d'accord. Ouais. Mmh, mh, mh. Et oui. Mmh mh. Après, est-ce qu'il y aurait pas un entre-deux? Mmh, est-ce que il y aurait pas une possibilité de prendre les études avec, hem, des semestres, heu, qui seraient à l'étranger, qui se feraient à l'étranger et tu pourrais, heu, peut-être, solliciter, hein, c'est en fonction de ta situation et ton âge, mais, heu, tu sais, certaines bourses, heu heu, qui permettent aussi d'aller même, heu, extra Europe puisque tu disais que tu aimais aller en dehors de Schengen et hem, peut-être, avoir des options comme ça, des stages, heu, des bourses, des échanges, heu, entre universités, ça, ça peut être une option et hem, en fonction de ton âge, hein, heu, pour les personnes de moins de 35 à 30 ans, heu, il y a aussi la solution du PVT, tu sais, du permis vacances-travail, qui est proposé dans pas mal de pays en Amérique du Nord, au Japon, heu, ça, peut-être, ça peut être une option, parce qu'au moins, ça t'autoriserait à travailler sur place et tu pourrais et à la fois être touriste et travailler quand quand ça te quand ça te chante, quoi. Peut-être que ça peut être, heu, une une option d'entre-deux.
Mmh mh. Ouais. C'est ça, exact. Mmh mh. Effectivement, c'est vrai. Ouais, eh beh ouais, beh, effectivement, tu tu fais bien d'en parler, parce que, heu, j'ai pensé, justement, à à cette option-là, là, du PVT, heu, après, heu, justement, mes études, parce qu'en fait, heu, comme là, je vais commencer, je vais faire un donc, un un bachelor donc c'est sur 3 ans. Je sais pas si, heu, les bachelors ont, entre guillemets, heu, «cette autorisation de faire voilà, des échanges et cetera pendant 1 semestre, dans un autre pays», enfin, en tout cas, je j'en sais rien pour, heu, les bachelors, je crois que c'est peut-être que pour les masters, mais il faudrait que je me renseigne là-dessus, c'est vrai, ça peut être intéressant et j'avais prévu, justement, bah, en fait, comme là, mes 3 ans de bachelor sont en alternance, mettre un peu de côté, pour, justement, pouvoir, heu, faire mon PVT donc mettre, heu, peut-être, heu, je sais pas, pendant les 3 ans, heu, je sais pas combien je peux mettre de côté, heu, pendant 3 ans, je sais pas, trente-trente mille euros, heu, je je sais pas combien je peux mettre de côté en 3 ans, heu et et justement faire ça, ouais.
Mmh mh. Mouais. Mmh mh. Mouais. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. Ça peut être, heu, une option, c'est vrai que si écoute, si tu as le l'envie et pendant ce temps-là ces 3 ans, tu mets cet argent de côté mais tu te fais des petits voyages quand même parce que, c'est dur, hein, de d'arrêter du jour au lendemain! Au moins voilà, ça te ça te maintient, heu, sur la route du voyage, tu mets de l'argent de côté et quand tu pars, tu pars l'esprit libre et heu et tu es tranquille. Et même si tu as un un imprévu, tu sais, des fois tu peux avoir des problèmes de santé en voyage et tout, bah, tu as quand même de quoi, heu, te payer tes soins, heu, rebondir ou rentrer chez toi si, en fait, tu te sens pas bien. C'est toujours mieux quand même d'avoir un petit bas de laine, quoi.
Ça, c'est dur, ouais. Mmh mh. Ouais, ouais. Ouais, ouais, non mais tu as tu as totalement raison parce que, heu, justement, heu, cette chose-là, ça m'est déjà arrivé, bah, quand, heu, j'étais parti au Japon, heu, c'était vraiment j'ai eu un un, pareil, un problème comme ça, heu, vraiment, heu, des maux de tête, heu, énormes et cetera. J'ai dû aller à l'hôpital et tout, heu et effectivement, bah, là c'est bon, c'est pas les mêmes prix qu'en France même si c'est pas c'était pas si cher que ça. Je crois que j'ai dû payer peut-être, heu, 200 € ou 150 €, 200 € et heu, mais bon j'ai quand même été pris vraiment de manière, heu, instantanée, quoi, c'était vraiment, je suis rentré, heu, je suis reparti, heu, 1 heure après mais heu, mais oui, effectivement, heu, je je je prends note en tout cas, heu, les petits conseils et tout, PVT, heu, tout ça, heu heu, c'est c'est vraiment quelque chose que je vais prendre note en tout cas.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ah ouais, je suis désolée. Oui. Mmh mh. N ouais. Mmh, ouais. D'acc Bon, ben, en tout cas, je suis je suis contente pour toi! J'espère que tu vas vite repartir sur les routes et puis, heu, écoute, tu m'as l'air d'être, heu, d'avoir la tête bien faite et puis d'être débrouillard, heu, je suis sûre que, heu, on va te retrouver à l'autre bout du monde, heu, facilement, hein, donc bon courage et n'hésite pas, hein, si tu as besoin d'autres conseils.
Ouais. Ça marche, bah, merci encore, hein, merci des conseils.